うん、確かに。うん。
あの、なんか、これ壊れたら、もう捨てればいいじゃんっていう感じ。そうそう、また次がある。それも確かにそうなんだけど、でも結局、その、地球ってね1つしかないから。で、土地も限られてるから。その、目の前からね、自分のそのゴミがなくなっても、どこかにはあるっていう。
うん。ままた次があるって、思いますもんね。 うん。 うん。 うーん。そうですよね。うーん。 うん。 うんうん。
その感覚が、やっぱ、ちょっと、こう、あの、何ていうんですかね、うん、年配の方の方が、やっぱり、その、気づいてらっしゃるのかなっていう感覚はうん、ありますね。
うん。 温度差ありますね。うん。うん。 うんうん。まちうん、間違いないでもう、完全に私も同意します。今、その、若い世代と、年配の方っていうその話を聞いてて、すごく当てはまるなと思った別の視点、んんが、パッと浮かんだのが、やっぱり、先進国と、あの、後進国も同じだなっていう風には思いました。やっぱり、先進国はいっぱいそうやって、あの、自然の環境をいっぱい利用して、こう、発展してきて、今になって、こう、みんなで「みんなでちょっと少しずつ減らしていこうぜ」みたいな感じですけど。<laughs> 後進国としては、これから、あの、そうやって、あの、な成り上がっていきたいのに、先進国は「いや、もうダメ」みたいな感じで押さえつけてるから、どうしても、こう、国同士の利潤関係が、こう、合わないですよね。なんかうん、難しいですよね。こっちはそれで、せ経済成長したけど、後進国にはやっちゃダメって言ってるのは、ちょっと、違うのかなと思いもしますしね。難しい感じですよね。
うんうん。 はい。 はい。 あ、確かに。うんうん。 はい。 はい。 そうそう、もう遅いよっていう感じですよね。<laughs> うんうん。 うんうん。 確かに。 ああ、なるほど。そうですよね、確かに。 うんうん。 そう。 うんうん。